Ờ, một người sống rất là khoa học cho hay. <laughs> Thế à, thế thì không biết là bạn có, kiểu như, thi thoảng là mặc dù là bạn chuẩn bị rất là kỹ như thế, nhưng mà có lúc nào bạn bị gián đoạn giấc ngủ trong đêm không? Hoặc là trong đêm bạn có hay mơ những cái giấc mơ kiểu như thế nào không? Ừm.
Ờ! Thật ra là về giấc mơ thì nó cũng ảnh hưởng vào cái việc là mình căng thẳng ban ngày, hay là những cái gì đó thì nó tạo nên ác mộng của mình ban đêm thôi. Nhưng mà may mắn là mình ngủ thì cũng rất là sâu, khi mà vào cái chu kỳ mơ á thì mình cũng nhớ được cái giấc mơ đó, nhưng mà thường là giấc mơ nó cũng, ơ, không có quá là, ờ, ghê rợn hay là là gián đoạn giấc ngủ của mình lắm. Có đôi khi thì trong ngày mình uống nước nhiều cho nên là lâu lâu mình có thể, a, dậy để mà mình, ờ, đi tiểu này kia thôi. Nhưng mà sau đó đó, trong giấc ngủ thì mình cũng cố gắng là, ưm, ừm, mình gián đoạn rồi thì mình sẽ không có đụng vô cái điện thoại, hay là không có thao thức để cho mình khó ngủ lại, kiểu vậy đó.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Rồi, kiểu như cái gián đoạn theo cái dạng là gián đoạn một cách rất thông thường thôi, nó là gián đoạn t h sinh lý thôi, đúng không? Dạng là tỉnh cái là bạn có thể ngủ ngay lại được, chứ còn chắc chắn luôn, nếu mà đã cầm đến cái điện thoại thì không thể nào ngủ ngay được đâu, nhỉ? Cầm cái điện thoại lên là đúng. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi, nhiều thứ cám dỗ lắm. Ví dụ như vô mà thấy tin nhắn này kia mà mình chưa trả lời nè, hay là một cái tin gì đó thấy giật gân thì cũng <chuckles> rất là nhiều thứ ha.
<laughs> Ừ. Ừm, ừm. Nhưng mà bạn có thói quen là ngủ chung với ai đó không? Hay bạn chỉ thích ngủ một mình thôi? Hoặc là có vật nuôi nào để làm cho cảm giác yên tâm hơn không?
Cả 3 thứ thì mình đều ngủ được, tạo trong không gian của mình á là chỉ có một mình mình thôi. Ờ, nói chung là, ờ, có vật nuôi thì cũng tốt, nhưng mà khi mà mình, à, ờ, chăm sóc da trước khi ngủ đó, thì mình sẽ có một vài cái, ờ, kem dưỡng ẩm trên mặt này kia đi. Nhưng mà nếu mà mèo này kia hay là chó thì nó sẽ có lông tơ, nó sẽ bám lên thì, à, nó cũng hơi ngứa ngứa một chút xíu, cho nên là mình nếu mà có vật nuôi á, mình sẽ chọn cái sản phẩm nào cho nó không có bết dính quá thì nó phù hợp, còn nhưng mà hiện tại thì mình cứ ngủ một mình vậy đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi nè. <laughs> Ờ. Ừm.